Hmm, okey sige, ah, <chuckles> eto kasi ako kasi nagtratrabaho ako bilang isang programmer, ganiyan. Ah, meron parang meron kaming ginagamit na, ah, assistant, oo, ah, ano siya AI, ah, kumbaga prine-predict na niya kung ano ba 'yung susunod na ita-type namin, gano'n. Eh sa ganung paraan parang mas naging efficient talaga 'yung trabaho, naging, ah, mas ma-onti na 'yung pagkakamali gano'n 'tsaka oo, parang oo.
Mm. Oo. Applications, m ah, oo. Mm. Ah, oh. Mm. Ah, parang tsine-check niya 'yung inyong mga, ah, ginawa 'di ba?
Oo, oo, oo, 'yun mismo. Ah, kaya 'yun, 'yung tool na 'yun, 'yung assistant na 'yun, eh talagang ramdam na ramdam namin. Ah, 'yung mga improvement namin sa trabaho. Eh ikaw ba?
Mm. Tama. Hmm, mm, mm. Ayan, oo sang-ayon ako 'no. Ah, may mga apps din kasi ako na ginagamit kapag gusto kong, ah, itama 'yung mga kunwari 'yung mga ginawa kong mga, ah, letters mga ganiyan, mga sulat, mga email. Kasi lalo na kapag formal email 'di ba, 'yung i-email mo sa mga boss mo, kailangan talaga, ah, maganda 'yung pagkakasulat. Kaya ayun, ah, gamit na gamit din sa'kin yung mga AI na ganiyan, 'yung, ah, tsine-check nila talaga 'yung mga ba 'yung mga grammar mo, 'di ba. 'Yung mga kung kung saan ka ba dapat may tuldok, o mga, 'yung mga ano, 'di ba. <laughs>
Mm. Mm. Hmm, mhm. Oo, oo. Oo. <laughs> Oo. Oo. Oo. <chuckles> Oo, oo, tama. <laughs> Tama 'yung mga eh ano, exclamation point, question mark, 'di ba, comma, oo.
Mm, kasi ah, pero ayun 'di ba, parang mas maganda din naman na turuan din natin 'yung sarili natin, hindi tayo, ah, aasa dun sa mga app na 'yun.
Mm. Oo, tama, tama ka naman dun. Ah, sige, ah, maraming salamat, ah.
Ayan, ah, salamat. Mm, salamat, paalam.
Paalam.